Heeh.
Cari tau dulu lah apa yang emang, eee, lagi dipikirin gitu terus, eee, coba ya pastinya cari kegiatan yang emang bisa lebih ngebuat hat pikiran sama hati itu lebih tenang salah satunya emang dengerin musik.
Oh. Mhm. Ah, Iya iya.
Dengerin musik, eee, ataupun, de dengerin podcast eee, podcast komedi gitu. Podcast-podcast komedi
Oh, iya iya. Itu itu dari mana sih kalo dengerin kayak gitu? Mhm, dengerin dari mana, Mas, kira-kira kalo podcast komedi kayak gitu?
yang emang bikin bikin ketawa gitu. Mhm. Di kalo saya mah di Spotify, Mbak. Spotify atau nggak di oh saya lagi langganan sih, selangganan satu grup namanya GJLS. Heeh, itu mereka GJLS, grup GJLS.
Heeh. Apaan tuh, Mas? <laughs> Oh, gak jelas ya? Oh, ya ya, heeh heeh.
Grup komedi, heeh, grup nggak jelas. Grup GJLS yang apa tuh semuanya masuk, semua membernya tuh ini jebolan stand-up comedian semua.
Wah, heeh.
Terus yang gemuk-gemuk, Rigen, Rispo sama Hipsi gitu.
Waduh waduh, itu kayaknya lucu lucu gitu ya, Mas, ya? Kayaknya malah jadi, eee, kak ngakak gitu ya kalo misalnya ngedengerin ya, Mas, kayaknya ya? <laughs>
Mhm mhm. Mhm. Iya iya, dan emang sesuai namanya gitu, sesuai namanya eee, namanya GJLS emang bahasanya pun gak jelas gitu, gak jelas-jelas semua. Jadi kayak emang nyambung ke inilah ke selera humor saya yang emang, eee, suka nggak jelas juga gitu loh dan ini tuh
Heeh heeh. Eh, waduh. Mhm, waduh. Heeh heeh, jadi penasaran nih.
pokoknya emang, heeh, gak jelaslah si ini tuh si GJLS ini tuh.

Halo, selamat malam!
Halo, selamat malam, Mbak, m gimana kabarnya sehat?
Iya, heeh heeh, gimana tuh? Iya, sehat-sehat juga, baik juga dan semangat nih untuk ngobrol, heeh. Kalo, Masnya gimana setelah be seharian beraktivitas? Heeh.
Mhm. Iya iya iya, betul betul. Saya juga heeh, saya juga sehat alhamdulillah dan emang, mmm, <tsk> hari ini, eee, lumayan cerah juga ya seharian gitu. Heeh, bahkan dari pagi sampe malem cerah lumayan lah bisa, eee, memghi apa maksudnya
Baiklah, heeh? Apa tuh? Mmm. Oh, heeh. Iya.
eee, biasanya kan hujan sore gitu tapi sekarang alhamdulillahnya cerah dan pulang kerja pun heeh, jadi mood-nya jadi lebih enak gitu ya, eee karena bisa liat heeh, masi <laughs> kita liat masih cerah gitu, eee, ada matahari sore juga jadi lebih enak gitu. Ilang lah rasa-rasa, eee, stres yang ada celah kerjaan itu. <laughs> Heeh heeh.
Apa tuh? Mhm. Heeh heeh. Lebih enak ya, ada pawang hujan kali, Mas. <chuckles> Heeh. Iya. Wah, heeh heeh. Nah, gitu kan ya, Mas, apalagi mau akhir pekan ya, eee, besok itu kan. Jadinya kayaknya malah, eee, langsung stresnya hilang stres dari pekerjaan. Nah, kalo misalnya, Masnya, sendiri mungkin kalo lagi stres nih mungkin dari pekerjaan atau dari hubungan sosial atau gimana tuh gimana gimana sih, Mas, biasanya untuk menghilangkan stres tersebut ya yang biasanya sih, Masnya, ini lakukan tuh?
Mhm. Betul betul, heeh heeh. Mhm mhm. Mhm. Mmm.